¿Sabes? La música para mí cuenta muchísimo, tiene un papel importante en mi en en mi manera de de ser, y quisiera saber para ti qué papel juega, y cómo te desconectas cada día usando la música.
Ujú. Mira, tengo que decir que yo concuerdo completamente contigo, en primera instancia, y que el el papel que tiene, eh, la música en mi vida es muy importante. Eh, en mi día a día, creo que en realmente puedo decir que no sé cómo existiría sin la música. Ent entonces, em, específicamente para desconectarme, em, yo creo que es algo que he practicado, bueno, tengo muchos años, obviamente, como ya con esta independencia musical, puedo decir, ¿no? Y y que al al ir creciendo en esta vida de, <clears throat> de adulto, em, es una forma como de de desahogarme. Eh, no tengo un momento en específico en el día para para escucharla, o sea, es es random, pero sí todos los días escucho mínimo 5 o 6 canciones de en diferentes momentos del día. Em, no me desconecto como de alguna situación en específico, es simplemente como para, pues, como para aligerarle el ambiente, aligerar el alma, aligerar el cuerpo, ¿no? Este, mm, creo que sí es importante, me conecto mucho con la música, con entonces, pues, obviamente, recurrir a ella es para mí lo más sencillo, práctico, y es algo que que se disfruta mucho, ¿no? El el el hacer esta práctica de de escucharla para poder, ahora sí que sumergirte en un nuevo mundo, por así decirlo.
Ujú. <laughs> Ujú. Sí. Sí. Ujú. Ujú. Claro. Ujú. Me me gustaría que me platicaras si cuando en tu niñez escuchabas ya música con este entusiasmo con el que lo cuentas ahora, o tus padres se eh, se escuchaba música en tu casa, cuéntame cómo era la música en tu niñez.
Mira, yo creo que j justamente de ahí viene ahora sí como mi apreciación o mi amor por la música, eh, en mi casa, pues solamente éramos mi mamá, mi hermana y yo, y desde que tengo memoria, básicamente, o sea, el pri los primeros recuerdos que yo tengo de en estar en mi casa, ahora sí que un sábado o un domingo, que mi mamá descansaba, era estar en la sala de mi casa con la puerta abierta, porque era cuando todavía se podía salir al a jugar al a la calle <chuckles> con los vecinos, a gusto, eh, y estar con la grabad ahora sí nos tocó, bueno me tocó esta grabadora, la típica, la grandota que eran los los CDs y los casetes, y todo esto, ¿no? Entonces, eh, o sea, mis recuerdos realmente, estar ahí en mi casa los fines de semana, era con música o sea, y mm
Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Sí. Claro. <laughs> Sí. Ujú. ¿Y qué escuchaban en tu niñez? ¿Qué se escuchaba en tu casa?
Era, ay, no no me juzgues <chuckles> pero en mi casa era música que le gustaba a mi mamá, o sea no era realmente música infantil como ahora que hay mucho del en la tele y que Coco Melon y todo e o sea, no, era música yo crecí escuchando a Valentín Elizalde, a la Banda MS, a Duelo, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, o sea, esas eran las canciones, eran los artistas que mi mamá ponía, y y era con lo que crecí, ¿no? Entonces, eh, obviamente conecté en en su momento con con ese tipo de música, todavía me gustan, este, pero esos son mis recuerdos, o sea, cuando estaba pequeña esos eran los artistas de los que recuerdo yo que se escuchaba en mi casa.
<laughs> Sí. Ujú. Ujú. Ajá. Ujú. Sí. Ujú. <laughs> Y después, en tu adolescencia, que es cuando se comienza más a tener ya gustos particulares, ¿qué te gustaba? ¿Cuál fue, por ejemplo, tu primer melodía que te que te que dijiste: "Guau, eh, con esta soy feliz", o "me encanta", y la escuchabas una, y otra, y otra vez?
Ujú. Mira, yo cuando tenía como unos 7 u 8 años, que fue cuando empecé a tener como que esta, bueno, teníamos como que esta f facilidad de tener una computadora, de conexión al Internet, cuando recién empezaba como a ser más fácil adquirirlo, em, era estaba la la etapa Disney, ¿no? Entonces, realmente, mis primeros artistas con los que, pues, disfrutaba las canciones, como dices que las escuchaba más seguido en el día y todo esto, em, no recuerdo alguna canción en específico en este momento, porque con solamente eran como que los artistas y cualquier canción que me saliera de ellos, pero eran básicamente, o sea, los de Disney, ¿no? O sea, era, pues Miley Cyrus, Demi Lovato, eh, los Jonas Brothers, ya más ya más grande un poquito como a los 10, 11 años, eh, me tocó el bum de Justin Bieber, eh, pero era, pues, música en inglés. Entonces, pues yo me fui mucho a ese lado de ese de los artistas, ¿no? O sea, en en música en inglés. Entonces, ya en la adolescencia, pues sí, obviamente, era Justin Bieber, era One Direction, era Little Mix, o sea, como que ya estas bandas, eh, pues, por así decirlo maduras en su en su punto de vista, ¿no? Pero, pues era, sí, o sea, me fui más como sobre sobre ese rumbo.
Ajá. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Sí. ¿Y escuchabas la música, la letra, la melodía, qué era lo que ten a entusiasmó? Y, ¿qué es lo que te abrió como los sentidos hacia la música en tu adolescencia?
Mira, yo creo que al principio, bueno todavía te puedo decir actualmente manejo como que ese mismo, em, estilo para elegir una canción. En primera instancia es como la la melodía o el ritmo, y ya en segundo es como la la letra.
Ujú. Ajá. ¿Hay algún instrumento en particular que te guste?
Am, yo creo que no, o sea, no te voy a mentir, no tengo un buen oído musical en cuanto a identificar cuáles instrumentos utilizan, eh, pero
Ujú. Okey, simplemente el ritmo, ¿no?
Ajá, exacto, o sea, es más como como en general digo a veces ya ves que hacen estos ritmos o estas melodías que son como digitales, o sea que todo lo hacen a través de una computadora, computadora, perdón. Entonces ya no sé cuál es real o cuáles no, pero pero es más que nada así como, o sea, el el la melodía en general que pueda tener, pues la canción, porque inclusive de artista a artista va cambiando de canción a canción lo lo que utilicen. Entonces me voy por canción en específico, y ya después me enfoco más en en la letra, en la profundidad de la letra, o cómo puedo conectar con la letra, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Ujú. <chuckles> Sí. Claro. Ahora, hay épocas en las que te da por canciones como más nostálgicas, como más, eh, tristes, podemos decir, y otras épocas en que te da por por música más alegre o más que te mantiene como casi brincando, ¿o lo mezclas durante el día los 2, estas 2 maneras de escucharla?
Ujú. Mira, yo, realmente me considero que mis gustos musicales son, depresivos <chuckles> son, o sea, mi mi música, la la que yo prefiero poner, o sea, es más como como lenta, la la letra tiene más significado, pues, como como triste, de nostalgia, o como estas canciones de, como de ver la luz al final del túnel por así decirlo. Este, pero yo creo que en general, o sea, obviamente me gustan ambos espectros de la música, o sea, como que lo triste, lo feliz, lo alegre, lo punchis punchis, eh, lo voy com yo creo que sí lo voy combinando, o sea, en las canciones que que voy escuchando, o que tengo guardadas en mi playlist, o sea, sí es una combinación de ambas, pero siento que puedo conectar como más en el aspecto emocional, obviamente, con las que son pues más lentas, más balada, o más tristes, por así decirlo.
Ajá. Ujú. Sí, sí, sí. Ujú. Ujú. ¿Y, estas las escuchas en tu idioma o en en inglés? O de eh, ¿cu cuál prefieres? ¿Con cuál te identificas?
Yo prefiero mucho más el inglés, este, desde muy chiquita creo que lo he vivo en frontera, eh, soy de México, pero vivo en frontera. Entonces, creo que desde muy chiquita tuve como esta facilidad, por así decirlo, de estar en contacto con el idioma inglés. Entonces, mm, sí he encontrado, y y creo que también eso, creo que he encontrado mucha más, eh, variedad en ritmos o en estilos, en letras, y todo esto en inglés que que en español creo que no, no sé, en mi en mi opinión personal creo que no es lo mismo, aunque pueden cantar la misma canción y todo, siento que la la siento más en en inglés que en español.
Ujú. Ah, okey. Sí. Ujú. Ujú. Okey. ¿Y te gusta la música instrumental? ¿Al alguna vez, eh, has estado escuchando música instrumental, o o esos géneros, por ejemplo, no sé, más, em, tal vez estilo jazz, o como e e este este como este género de música te no sé si te ha atraído algún día?
Ujú. Mira, yo antes, eh, había tomado un curso de música como terapéutica, eh, y dentro de ese, pues, no era no era un curso específicamente de eso, pero teníamos una sección que llevamos este este este tema y en e
Sí. Oye, qué interesante, ¿eh?
Sí, estuvo muy padre, fíjate, lo que pasa es que yo yo estudié psicología, entonces, eh, ju justamente dentro de de de mi curso llevábamos, este, como sub subtema.
Ah, qué bien. Platícame de ese de ese curso de música terapeuta, por f terapéutica, por favor.
Oye, estaba increíble. Mira, yo, bueno, ya tiene un, la verdad es que ya tiene como unos 8 años casi que lo tomé, no me acuerdo todo al pie de la letra, pero, eh, la verdad es que, justamente, por eso creo que conecté mucho más con este tema, porque, em, es increíble realmente lo que una canción, lo que las melodías, lo que las notas, o sea, puede tener de influencia en en tu sistema nervioso, en, o sea, en en tu cerebro, o sea, en en este aspecto interno de las personas, em, entonces, al usarlo, nosotros veíamos, obviamente, la forma, em, por ejemplo, yo estaba, en ese momento estaba estaba como maestra, entonces era cómo la música dentro del del oh, vaya, en el en el ambiente con los niños, eh, podía tener esta influencia en su comportamiento, ¿no? O sea, si les ponías, obviamente, música que iba que era muy punchis punchis, pues los niños aceleraban, estaban inquietos, y todo esto, ¿no? Y si les ponían música relajante, justamente, o sea, como música instrumental, eh, que no no tenía una letra como tal, simplemente era relajante, y todo esto, pues que ellos estaban en este modo de de comportamiento muy tranquilo, ¿no? O sea, entonces, eh, aunque no era como una terapia como tal, o sea, te te dabas cuenta del de la influencia que tenían en el cerebro de de cada persona, ¿no? Entonces, hay
Sí. Ujú. Es cierto. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Y eso que dices bien bien cierto, s si si te fijas, pues, incluso puedes buscar en YouTube y hay, pues, que q como frecuencias que te explican, esta frecuencia es para concentrarte, esta frecuencia es para que tengas sueño, para que entres en un sueño profundo. Y sí, ah, o sea, realmente la las frecuencias sí te hacen como entrar en un estado de calma, ¿no? A veces hasta te empiezas a dormir, efectivamente, así como te lo dicen, o sea, no es pura teoría, sino, de verdad, funciona.
Ujú. Exacto. Sí, exacto, o sea, y justo eso, o sea, era lo que como que nos iban diciendo cómo, digo, o sea, cómo influía en el cerebro, o sea, los receptores del cerebro, cómo, vaya, cómo la la recibían, cómo la percibían, y cómo iban mandando estas señales a tu cuerpo según lo que ellos iban recibiendo, ¿no? Entonces, em, y esto aplica para cualquier tipo de música con letra o o sin letra, este, el cómo nos hace sentir, y cómo nos hace actuar, este, obviamente, por ejemplo, cuando estamos tristes o estamos pasando una situación difícil, pues, nuestro nuestro sistema, o sea, no no te dan ganas, obviamente, de escuchar música punchis punchis, ¿no?, o sea, quieres como sen sentir este confort, por así decirlo, y en su mayoría, pues, buscas música que se sienta como tu estado de ánimo, ¿no? Entonces, eh, justamente esto es lo que, ah, lo que nos explicaban como que en este curso, em, en ese tema de de cómo la música realmente tiene esa gran ahora sí que volvemos a lo mismo, ¿no?, ese ese papel en en tu vida, eh, en tu cuerpo, y y cómo reaccionas ante ella.
Ujú. Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Ujú. Ujú. Sí. Entonces, tú, mm, ¿qué dirías ante, por ejemplo, la prohibición que han hecho varios estados de de la República de México que, eh, de los narcocorridos, de que la juventud no escuche tanto ese tipo de de corridos? ¿Para ti entonces sí sería importante que que se trataran como de evitar? ¿Se pueden evitar, de hecho?
Ujú. Mira, yo creo que ahí sí tengo una opinión muy dividida. <chuckles> Yo creo que a mi ver en lo personal
Ajá.
tiene más que ver con el aspecto psicológico, no por la letra o no por las canciones, no por lo que vean, lo que lo que escuchen, sino el aspecto psicológico de cada persona, ¿no? Este, al fin de cuentas, cada uno somos responsables de las decisiones que hacemos. Entonces, em, el cómo te dejas influenciar, o la decisión que tomes por una canción que escuches, o sea, ellos para mí, o sea, los artistas no te están instigando a que lo hagas, no te están instigando a que lo practiques, o sea, ellos simplemente sí, o sea, ellos simplemente están haciendo dinero, o sea, les gusta hablar de ese tema, les gusta, o sea, son a fin de cuentas es lo que vende. Entonces, eh, creo que ahí es más del aspecto psicológico de las personas, este, que lo quieren ver como que ese es el culpable, pero pues no quieren ver, o sea, el culpable es, pues, en este caso, o sea, todos estos grupos que se dedican al narcotráfico, que se dedican a las drogas, que se dedican a las armas, o sea, el poco control del gobierno, o sea, ese es el problema real, no una canción. Entonces, este, creo que ahí sí se me parece un poco ridículo ese punto de vista, sinceramente, pero pues habrá quien diga de que: "Ah, sí, yo porque escuché esta canción, este, ya me uní a este grupo". Bueno, pues ahí se nota tu tu poca fuerza mental, o o tus problemas mentales, ¿no?
Ujú. Exacto. Eso tienes razón. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Pues sí. Oye, pues, qué interesante todo esto que me compartes acerca de la música. Se ve que tienes, eh, como mucho conocimiento, que que la empleas bien, y pues te agradezco toda esta conversación.
Ujú. No, te agradezco mucho a ti por el por el tiempo, y que me hayas escuchado. Nos vemos.